สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะ?
โอ้โฮ ครับ โอ้โฮ สบายดี เลย ครับผม คุณเป็นยังไงบ้างครับ? สบายดีไหม ครับ?
ค่ะ ดีค่ะ วันนี้โอเคเลย
โอ้ ใช่ ใช่ครับผม วันนี้ ก็เรียกว่า เป็น เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งดีกว่าครับผม แต่ว่าพอ ด้วยความที่ ตอน ตอนช่วงกลางวันเนี่ย ผมออกไป อ่า ทำกิจกรรมข้างนอกบ้านเยอะครับผม ทีนี้เนี่ย พอ ตก เอ่อ เย็นเข้ามา ตอนดึกเนี่ย กลับบ้านมา ผมก็จะอยู่บ้านคนเดียวครับผม ทีนี้เนี่ย มันก็ บางทีมันก็มีความรู้สึก <chuckles> เหงา ๆ บ้างนิดหนึ่ง อะไรเงี้ยครับผม โอ้ ครับ ก็ ปกติเป็นคนขี้เหงาไหมครับ? อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ โอ้ ถ้าอยู่คนเดียวก็ อ๋อ ทางนี้ไม่ค่อยค่ะ ไม่ ไม่ ไม่ เหงา <laughs> ดียังไง
<chuckles> อา แสดงว่า ดี ดีแล้วครับผม แต่ ผมว่า ผม ป ป เป็นหนุ่มขี้เหงาสักนิดหนึ่ง <chuckles> อะไรอย่างงี้ครับ อืม
อ๋อ ค่ะ เออ บางทีก็เลย ไม่ ไม่ อ่า เรียกว่าไงดีอะ?
ครับ
อาจจะไม่ค่อย ค่อยเข้าใจเท่าไรเนาะ สำหรับ แต่เคยมีนะ เคยมีแบบบางคนที่แบบรู้จัก เขาก็ค่อนข้างแบบเหงา
อืม ครับ ครับ อา ครับผม

เรียกว่าไง อ่า เขาคุยกับใครไม่สนุกหรือเปล่า อะไร อย่างนี้ อ๋อ แต่ อ๋อ เออ แต่ แต่จริง ๆ อาจจะเป็นแบบนั้น เขาคิดบางเรื่องอยู่จริง ๆ นั่นแหละเนาะ มีบางเรื่องที่เขาสนใจ อืม
อ๋อ ครับผม อืม ๆ ๆ ครับ อา ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผม บางทีต้องดูว่าไอ้คนมากมายที่มันอยู่เคียงข้างเขาเนี่ย เป็นคนที่เขาสนใจหรือเปล่า <laughs> ก็ต้องดูอันดับแรก ใช่ไหมครับผม เป็นคนที่เขาสนใจหรือเปล่า เออ เพราะว่า อย่างเช่น บาง บางกรณีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวที่มีผู้คนหรือว่าไม่มีผู้คนหรอกครับผม ความเหงาอะมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยอะไรเลย ก็ได้นะครับ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ๆ อืม อา ก็ด้วยเนาะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ

เถียงกันและกันอย่างเงี้ยคือแบบ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องต้องเถียงอะ มันก็ อันนี้ก็ไม่โอเคเท่าไร จ้ะ
ครับ อือ <chuckles> ผม ผม ผมเข้าใจเลย ยิ่ง ยิ่ง ตัวอย่างเนี่ยผมจะเห็นได้ตอน ตอนช่วงเข้ามหาลัย อ่า เป็น Freshy อา นะครับผม ณ ตอนนั้นเนี่ย ก็คือผมก็จะเห็นกลุ่ม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงอะนะครับผม เขาก็จะ โอ้ เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น โอ้โฮ ตอนแรกกลุ่มก็ใหญ่เลย 10 คน 20 คน ไป ๆ มา ๆ มันก็จะเริ่มค่อย ค่อย ค่อย ๆ ลดลง ๆ ๆ เหมือนเค้กที่ถูกแบ่งออกไปอะครับผม คือไม่ใช่ว่าเลิกคบกันนะครับ บางทีอะก็ยังคบกันอยู่ใน ในความเป็นเพื่อน แต่แค่ว่า มันก็จะมีเพื่อนที่สนิทแล้วถูกแยกออกไปเป็นกลุ่มกลุ่มย่อยไปอีก ใช่ไหมครับผม อา เพราะว่ามันก็ต้องมีคนที่เข้ากันได้ อา ใช่ไหมครับ อืม อืม
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ใช่ ๆ <laughs> อืม ค่ะ อา อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มันจะต้องมี เอ่อ อา นั่นแหละ ๆ เขาเรียกว่าอะไรนะ ถูกจริตกัน อ่า ถ้าถูกจริตกันมันจะไปด้วยกันได้ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ ก็จะสนิทกันมากขึ้น อะไรอย่างงี้
อา ครับผม ถูกต้อง ๆ ครับ แล้วก็ ผมเองอะก็เคยไปนะ ที่แบบว่าไปเป็น กินข้าวกัน 10 กว่าคนเนี่ย บางทีเราด้วยความแบบว่า อา ปี 1 เข้าไป ใช่ไหม อา ก็ เออ ส ทำความรู้จักเพื่อนเอาไว้มันก็ไม่เป็นไร ใช่ไหม เราเข้าไปปุ๊บ พอมันจะไปนั่งกินข้าวอะ ไปกัน 10 คนน่ะ ลอง ลองนึกสภาพร้านข้าวที่ไหน จะมีโต๊ะที่แบบว่า 10 กว่าคนได้ ใช่ไหมครับผม ฉะนั้นน่ะมันก็ มันก็ต้องแยกกันอยู่ดีแหละครับผม อืม สุดท้ายแล้วอะเนาะ
ค่ะ ค่ะ อา ๆ ใช่ ค่ะ เออ <chuckles> ใช่ ใช่ อา ใช่ค่ะ อืม ใช่ ประมาณนั้น อือฮึ วุ่นวายจริง ใช่ นั่นแหละ <laughs>
อา เราก็วุ่นวายจริง วุ่นวายจริง <chuckles> confirm อือ อา ครับ ใช่ ถูกต้องเลย อา อะ แล้วอย่างงี้ดีกว่า เพราะว่า แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย ด้วย ด้วยความที่เรา เรา เรารู้สึกว่า การที่เราไปคนไหน มาไหนคนเดียว ทำอะไรได้คนเดียวเนี่ย เป็นเรื่องปกติของเรา คิดว่ามันมีวิธีไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นไหม? อา ครับผม อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ คือถ้ามันเป็นเรื่องที่ ที่ ต้อง อือ ต้องคุยต้องติดต่อ อันนี้ก็ทำได้ค่ะ ไม่มีปัญหา อย่างเช่นเรื่อง อ่า ถ้าในสมัยเรียนก็มันต้องมีงานกลุ่มอยู่แล้วอะ ใช่ไหม เราก็ต้อง อา คุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องได้ด้วยนะ ไม่ ไม่ใช่จะเอาแต่แบบความคิดเราคนเดียว โอเค เราคุยได้ ทำงานด้วยกันกับเพื่อนได้ เวลา อ่า เรียนจบไปทำงาน โอเค มันต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ถ้างานไหนมันต้องร่วมกับคนอื่น เราก็ต้องคุยกับเขา ให้มันโอ เข้าใจตรงกัน คุยได้ แต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นงานที่เราแบบสามารถทำคนเดียว รับผิดชอบของเราไป โอเค เราก็จัดการของเราให้มันเรียบร้อย อะไรเงี้ยค่ะ ใช่
ครับ อืม ครับ ครับ อา ใช่ ๆ ๆ ครับ อืม ครับผม โอ้ ใช่ ครับ อืม ครับ ครับผม ครับ อา ครับ โอ้โฮ ครับ อืม อืม โอ้ ครับผม โอ้ ดีมาก ๆ เลย แสดงว่า เป็นคนที่จัดการ เรื่องอะไรได้หลาย ๆ อย่างนะครับผม อ่า
ก็ ก็อาจจะไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นอะนะคะ แต่ว่า แต่ว่า ก็ทำได้ พอ พอจะทำได้อยู่คนเดียว
อืม ครับ แต่ว่าจากที่ฟังมาเนี่ยก็

อืม เอ่อ เป็นช่วง ค่ะ ๆ
อืม ผมจะยกตัวอย่าง อย่างเช่น เอ่อ เคย เคย เคยมีไหมครับ? ที่แบบว่าไม่ต้องเกี่ยวหรอกครับว่า มีคนอยู่ข้างเราไหมหรือว่าไม่มี อะไรอย่างเงี้ยครับผม ความเหงาอะ อยู่ดี ๆ มันจะเหงา มันก็เหงา <chuckles> เคยไหมครับ?
อืม คือ คือโดยปกติอะ จะเป็นคนที่ชอบแบบหาอะไรทำอยู่แล้วอะค่ะ
อืม ครับ อ๋อ อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี อา เข้าใจครับ ผม อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะ อือ ๆ ครับ
คือถึงแม้จะอยู่คนเดียวอะ <chuckles> เหรอ? ถึง จริงเหรอ? <laughs> ถึงแม้จะอยู่คนเดียว เงี้ย เรา
ใช่ ผม ผมมองว่า มัน มัน เป็นการ เป็นการจัดการเวลาได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับผม ถ้าสมมุติว่า คุณบอกว่า คุณไม่เคยเหงาเลยอะทั้ง ๆ ที่อยู่คนเดียว แสดงว่า คุณมีการ เขาเรียกว่า ดูแลเยียว ยา สุขภาพจิตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะ ผมมองว่า ใช่ ๆ ครับผม
อืม เหรอคะ? บางทีคิดว่าตัวเองแปลก ไปดูหนังในโรงคนเดียวก็ไป ก็ไม่ต้องชวน ใครก็ได้ เราก็ ก็ฉันว่างตอนเนี้ย แล้วก็หนังเข้าแล้วด้วย อะ ไปเลยจ้ะ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
ไม่ ไม่แปลกหรอกครับผม อา เออ ครับผม อา เข้าใจ เลย อา ค คน คนรอบข้างอาจจะมองว่า สตรอง ใช่ไหมครับผม อาจจะแบบว่าชอบอยู่คนเดียว ชอบโดดเดี่ยว จริง ๆ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ อา อือ ครับผม
<chuckles> อาจจะ เออ หรือถ้า ถ้าไม่ สตรอง ก็อีกอย่างหนึ่ง คือไม่ค่อยมีใครคบ ก็จะ มีแค่ 2 อย่างนี้ <chuckles> ค่ะ ก็คือ ค่ะ
<chuckles> โอ้ อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับผม เออ ก็ ผมว่าที่ ที่ อ่า เรื่องของความเหงาอะ สุดท้ายแล้วอะมันเป็น เรื่องของ อ่า ภาวะทางจิตใจ ใช่ไหมครับผม เป็นสภาพอารมณ์ เป็นอารมณ์อารมณ์ หนึ่งนั่นเอง ใช่ไหมครับ ถ้าเราเนี่ยมี อ่า ภาวะจิตใจที่ไม่คงที่ อา มันก็อาจจะเกิดความรู้สึก นา อารมณ์ ทางด้านลบขึ้นมาได้ ใช่ไหมครับ?
อืม ๆ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ
อา ผม เพราะว่า นั่นแหละครับผม มัน มันก็เลยคือความเหงา สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับการที่เรามีใครหรือไม่มีใครก็ได้ หรือมันอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ หลาย ๆ อย่างก็ได้ ใช่ไหมครับผม อืม ครับ
ใช่ ๆ อันนี้จริง อืม อืม อีก ก็ ได้ อ๋อ ค่ะ ๆ เออ ไปเดี๋ยว ใช่ เลยเนาะ อันนี้ก็จริง อืม เป็นไปได้ ๆ
อืม ครับผม อ่า ถ้าเกอะ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย อะ พ เรา เรามา มา มาตั้งโจทย์กันอย่างงี้ดีกว่า เมื่อกี้บอกว่า ชอบทำอะไรคนเดียว ใช่ไหมครับผม? โดยส่วนใหญ่ อะ โอ้ ต้อง ถ้าบอกว่า ชอบอาจจะ อาจจะไม่ทราบ เพราะว่า อ่า เรียกว่า ทำอะไรด้วยคนเดียวได้ดีกว่า แต่ถามว่า อะ ผม ผมถามก่อนว่า ชอบหรือเปล่า? ที่จะทำอะไร ไปไหนมาไหนคนเดียว? หรือว่าชอบที่จะมีเพื่อนฝูงมากกว่าครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ ได้ทั้ง 2 แบบเลยค่ะ แต่ แต่ถ้า
อืม โอ้โฮ ดีมากเลย อืม ครับ
หลายคนเกินไปนะ เยอะเกินไปเนี่ย ก็จะไม่ค่อยโอเคแล้ว <chuckles> เพราะว่า
ครับ อา อืม ครับผม